Ừm. Ờ, đơn giản như người thân đi, thường nha, mình ra ngoài á, mình đối xử với người ngoài rất là lịch sự, rất là chuyên nghiệp, nhưng mà khi về nhà, mình bỏ hết những cái lớp ngụy trang đó rồi, mình v là con người rất là thật của mình á. Và vì đó là người thân của mình, nên mình có lựa chọn từ ngữ lắm.
Ồ. Ừm, đúng ha. Ờ. A, vậy á hả
Mình nói bản năng
Ừm.
và khi mình nói bản năng như vậy thì vô tình sẽ làm tổn thương người thân của mình. Ờ và mình nghe ừm, có một câu nói là đ
Ờ. Ra là vậy. Ừm, tức là nếu mà mình không b mình, gọi là, bị quá thân quá á, thì hay hư á, người ta có cái hay nói là vậy á. Đó, là vì chúng ta bắt đầu chúng ta bỏ qua tất cả những cái, ơ, cái cái khách quan ở bên ngoài, mà chúng ta bắt đầu rất là chủ quan. Thế thì, ờ, trong những cái tình huống mà bạn nà làm mất lòng người thân như vậy á, thường bà là bạn sẽ xử lý như thế nào nhỉ?
Ờ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, nên là mình có một cái câu mà mình nghe mà mình cảm thấy rất là hay á, mà mình có thể làm phương châm để mình sống á, đó là "Hãy đối xử với em/ anh như người lạ." "Hãy trò chuyện với em/anh như người lạ đi." Có nghĩa là nghĩa là sao? Nghĩa là
Ồ, vậy hả? <laughs> Ờ. Ừm.
rất là